Sa pamilya ninyo, ano yung paborito niyong tradisyon na ginagawa, pwede mo bang ilarawan yung tradisyon na yun?
Mm. Bale sa aming pamilya mahilig kasi kami tradisyon na namin tipong sabay-sabay talaga, salo-salo talagang kumain 'yan. Gustong-gusto namin 'yon kasi dati siguro nung siguro teenager mga gano'ng pagkakataon, hindi namin siya nagagawa eh. Kumbaga siyempre 'pag teenager ka, marami kang kaibigan o barkada. Kumbaga humantong kami sa parang kanya-kanya kami, na parang ganap-ganap sa labas. May pagkakataon minsan sa labas na kumakain o kung may pagkakataon minsan kanya-kanyang oras sa 'pag ganyang hapagkainan, eh, ganun, eh. Ngayon naging tradisyon naming pamilya yung tipong salo-salo kumain nagkakaayaan kami kahit pa may okasyon para mahilig na kami nagse-set kami ng labas, lalo na yung ate ko siya kasi yung tipong mahilig maghanap-hanap ng mga kainan eh. Tapos sa pagkakataon na yun, oo sasabihin niya sa amin. Meron kasi kaming group chat online ise ah, ise-send niya sa amin yun, ipapakita niya. Sa pagkakataon na yun, parang 'pag nagustuhan naming pamilya naggo-go kami diyan lalo na 'pag may paparating na birthday gano'n na parang kunwari birthday ng tatay ko, yan magse-set na kami ng parang bonding din 'yan pamilya para naging tradisyon na rin namin. Tas dumating din kami sa time na parang kada Linggo, siyempre yun nga family day kasi ang hirap minsan tulad niyan siyempre habang lumalaki na din, ah, may kanya-kanya na rin kami nagiging busy na kumbaga yung oras. Kaya, minsan parang ngayon kasi dati noong teenager kami medyo ang hirap eh, parang nawalan kami ng oras sa pamilya eh, lalo na siyempre, ah, yung pagka tu teenager pa. Siyempre nandoon yung may mga away-away pa kayo para kayong aso't pusa eh, tas mayrong humahantong sa parang hindi nagkakapansinan parang ang siyempre mga pride pa, 'di ba. So, siyempre sa 'pagka 'pag gano'n parang nagkakaroon kami ng kanya-kanyang buhay, parang walang pansinan, nakakalungkot yung gano'n pagkakataon. Ngayon siguro dahil siguro nag-matured na rin nagkaedad-edad na, ayan do'n na yung parang pumasok sa amin yung tradisyon na ganyan lalo na kapag may okasyon. Sobra na naming pinaghahandaan kapag Pasko, may Noche buena. Ang gagawin namin magtotoka-toka kaming magkakapatid, yung tipong o sa'yo gan'to, sa'yo yung decoration, sa akin yung sa gan'tong handaan, ayun. Sa pagkakataon na 'yon yun ang naging tradisyon namin kada taon na parang basta kami magkakapatid magtutulong-tulungan kami mag-aambag-ambagan kami para salo-salo kami, sama-sama kaming lahat pamilya sa gano'ng pagkakataon. Ayun.
Hmm. Ah. Hmm. Tama. Mm. Ah okey. Hmm, mm. Okey. Oo. Mm. Aha, oo. Tama, tama. Mm. Mm. Ah, okey. Mm. Hmm, ganun pala 'no. Alam mo, 'yan yung palaging nangyayari sa mga pamilyang Pilipino 'no, yung kainan talaga ang laking parte ng kultura natin 'no, kasi yun nga da pag lalo na yung 'pag mga pamilya na sama-samang kumakain agahan man 'yan o kaya sa dinner, 'di ba. Parang mas, ah, gumaganda 'yong bonding, parang mas nagiging malapit isa't-isa, 'di ba. Lalo na ang daming kuwentuhan, 'di ba, habang kumakain. Kaya mabuti naman at sa inyo na nagagawa n'yo pa din 'yan hanggang ngayon 'no, kahit nga nabanggit mo na may mga kanya-kanya na kayong buhay 'no. Hindi ba siguro sa inyo may mga pamilya na si din sila ng sarili. Kaya, mabuti naman at nagagawa n'yo pa din 'yong bonding na 'yan kasi mahalaga talaga 'yan eh 'no, para hindi maging, ah, alam mo yun, mag hindi magkalayo-layo yung, ah, ah, relasyon niyo sa isa't isa, para maging map mas mapalakas pa ano. Pero paano kayo pumipili ng, ah, kung kaninong lugar pupunta 'di ba 'yon 'yong laging nagiging ano eh problema ng mga pamilya? Sino ba 'yong magiging host, paano 'yong ano 'yong ginagawa n'yo nagro-rotation ba kayo, nagbubunutan ba, ano? Or may laging taya, paano kayo pumipili?
Oo. Mm. Tama. Mm. Ayun. Tama. Oo. Oo. Oo. Bale diyan sa pagkakataon na 'yan ano eh, yung isa kong ate yung panganay, kumbaga parang minsan siyempre siya sa kanya rin kami nagdedesisyon. Pero sa'min hangga't aming magkakapatid magtulong-tulong lang talaga mag-ambag-ambagan sa pagkakataon na 'yan. Kasi ang sarap naman tipong nabuo yung gano'ng set naming lakad ng dahil sa tulong naming sa'ming magkakapatid. Kumbaga nag am kumbaga parang kung 'di kami nag-ambagan magkakapatid wala yung pagkakataon na gano'n tradisyon eh, ganyan. Siye tsaka siyempre nakakatuwa kasi siyempre kapag ganyan na sa hapagkainan kayo salo-salo, nandiyan na rin kasing kuwentuhan eh. 'Di ba yung kamustahan kayo ah, parang yung, ano yung ganap n'yo sa araw-araw puwede mong i-share. Kumbaga kung may problema ka ba, kumbaga siyempre kapag kumakain ka nag parang nagkakaroon ka sa mood parang gano'n. 'Pag minsan kasi 'di ba nagiging iritable ka kapag gutom ka. So sa pagkakataon kapag ganyan na kumakain kayo sabay-sabay, mas nagiging masaya yung kuwentuhan ng pamilya kaya parang yun na lagi nagiging ano ko. Kahit minsan may tampuhan kami eh. Kaya minsan dun lang sa pagkainan do'n kami nagkakaayos ng kapatid ko eh. Parang one time birthday 'yon ng tatay ko, ah, parang hindi kasi kami no'n okey ng kapatid ko. Tapos parang ilang weeks na kami hindi nagpapansinan, tapos, eh, siyempre, ah, ang apektado dun ang magulang eh, tapos birthday no'n ng tatay ko kumain kami sa labas. Tapos wish siyempre 'pag may birthday nagwi-wish yun sabi. Ang wish ng tatay ko sana magkaayos-ayos daw kaming magkakapatid, gano'n. Ayun, at parang do'n sa pagkakataon na sabay-sabay kaming kumain sa tradisyon namin na gano'n, do'n kami nagkaayos ng kapatid ko, agad ayun do'n na rin kami nagka-usap nagkapatawaran kami. Hanggang sa parang bumalik na yung pagiging close namin sa isa't isa. Tsaka ayan tulad niyan siyempre kapag sabay kayong kumain mas parang na ano eh, tumitibay yung parang relasyon niyo ng kapatid niyo, parang nagiging, ah, nagiging mas close kayo, nagiging open yung komunikasyon ninyo. Kumbaga minsan nag do'n ka nagkakaroon ng komportableng usapan. Kasi dati medyo hirap eh, ngayon nakakatuwa kahit na parang mag-open ka sa kapatid mo mararamdaman mong suportado lang siya kasi parang mas nakikilala niyo isa't isa habang lumalaki kayo. Kaya 'yon, sa pagkakataon na yun, parang yun na yung napapalagi naming tradisyon na pamilya kahit pa magka-okasyon man, yun gano'n lagi parang tulungan lalo na sa 'pag kainan, gano'n.
Mm. Ah. Okey, okey. Mm, tama, tama. Oo nga. Tama, tama, oo. Mm. Mm. Ah. Mm. Mm. Oo, okey. Ayos. Mm. Mm, tama. Oo. Tama, tama. Mm. Oo, okey din 'no. Parang nagiging paraan talaga siya para maging mas malapit kayo tas napag-uusapan n'yo 'yong mga mahihirap na paksa 'di ba mga ganyan parang nagiging social lubricant na din siya para sa inyo. Kasi 'yon nga dahil magaan na 'yong loob mo habang busog ka, ayun, <laughs> nakakapag-usap pa kayo ng ano, ng mas bukas, 'di ba. Okey din talaga nga magiging mas malapit kayo 'pag ganyan. Pero mas madalas ba kayong kumakain sa mga restaurant, sa labas kaysa yung kayo lang yung nagluluto, gano'n ba yung, ah, kainan sa pamilya ninyo? O ano, ano't 'yon talaga, yun talaga ang ginagawa ninyo lumalabas lang kayo para kumain, hindi na kayo nagluluto masyado?
Oo. Tama. Mm. <chuckles> Ayun nga eh. Mm. Oo. Oo, bale ano may times talaga minsan siguro kapag kasi siyempre 'pag sa bahay kasi paglutong bahay minsan napapagod na rin kasi sa amin, yung lalo na yung nanay ko. Tas yung siyempre kapag kumain kayo anlaki niyong pang pamilya. Pagkatapos nun, siyempre parang oo, 'di ba parang mag maglilinis siyempre parang pagod pa, gano'n lagi nangyayari. Minsan do'n din kami nag-aano ah, nagtatanong sa magulang namin, "Anong gusto n'yo, dito tayo sa bahay kumain o sa labas?" Siyempre kapag sa labas kakain ka na lang, wala ka nang iisipin, 'di ba, para kain ka na lang tapos ayan ayusin mo lang ng konti yung pinagkainan mo tapos puwede ka nang umalis ganyan. 'Pag sa bahay kasi may times minsan sa bahay naman siguro kapag hindi okey yung panahon magpapa-deliver na lang ng gan'tong pagkain, tapos 'yon sa pagkakataon na 'yon, tulong-tulong na lang din talaga. Kasi ang hirap minsan ang dami, ang laki ng pamilya namin eh. Talaga sa laki ng pamilya, siyempre mas madaming kumain, marami talagang mga aayusin, marami kang lilinisin diyan, marami kang huhugasan, ayun. Minsan sa pagkakataon na yung minsan nag-aano na rin kasi yung nanay ko na parang minsan sinasabi, "Uy next time sa labas na lang tayo kain", kasi tulad niyan parang napagod kami 'yon gano'n. May pagkakataong gano'n kasi siyempre may ano, ayun nga kasi siyempre bisita pa yung mga tipong mga bisita pupunta pa ganito, ganyan. Tapos pupunta pa do'n siyempre mga partner-partner ng mga ganyang magkakapatid. So maganda rin talaga minsan sa labas na lang din talaga at saka siyempre 'pag sa labas, ah, may pagkakataon kasing namamasyal pa kami pagkatapos kumain. Kaya ayun kapag mahaba pang oras, mm ayun.
Mm. Ah, oo, tama, tama. Ayu yun nga eh, oh, tas linis pa, 'di ba? Oo. <laughs> Oo. Oo. Tama, tama. Hmm, oo. Oo. <laughs> Oo. Tama, tama. Oo. Dagdag stress pa ano, mm. <laughs> Oo ang daming tao. Mm. Ah, okey. Maisisingit niyo pala 'yong ano pamamasyal, oo nga, oo nga naman. Oo pasyal muna, tapos 'pag nagutom, sa kakain. <laughs> Gano'n naman 'yong kadalasang mag-aano, kadalasang mga diskarte ng mga pamilya. Okey din 'yan 'no, pero hindi naman kayo nagkakaproblema kasi sinabi mo na malaki 'yong pamilya ninyo, 'di ba minsan sa mga restaurant parang hirap sila 'pag, ah, medyo malaki 'yong grupo, mag aano ano pa sila ng mga lamis sa ganyan. Hindi pa naman kayo nagkakaproblema nag ah apel kunyari hindi kayo pinayagan na kumain dahil masyado kayong madami?
Tama. Mm, gano'n. Oo? Hindi naman pero lagi nagkaka-aberya kasing kainan namin sa labas eh. Ngayon, parang ito lang din, nung lagi na lang, kaya natat ah, natatawa kami magkakapatid. Kaya rin, ah yan, magse-set kami, magpapa-reserve kami. So, yung parang paparating na yung araw, biglang magkaka-aberya ng gan'to na parang, ah, yung na-set daw namin, na-reserve daw, bigla daw na-cancel. Yung mga tipong ganon kasi siyempre ang laki naming pamilya. Sa totoo nga, minsan nagkaka-aberya talaga eh, sa ganyan salo-salo talaga eh. So, yung minsan lamesa't upuan, 'yon, na parang minsan, ay sasabihin sa amin yung naging reserve na lang daw, cancel na daw, do'n na lang daw sa kabilang branch. May pagkakata eto lang nangyari rin samin 'yan, oo, kaya nga sabi ko, ito talaga sabi ko, "Kainan natin laging may aberya." Tapos noon naman, meron din. May nag-set na naman din kami. Tapos yung paparat malapit-lapit na, yun kasi yung time na ano eh, medyo, ma ano eh, masama yung panahon, ganon. Yung kakainan naming restaurant do'n, nag-brownout naman daw, parang ganon. Kaya sabi ko, "Grabe naman re oo, tapos edi siyempre magagalit yung magulang namin, kasi siyempre senior eh medyo, painitin na ulo niyan 'pag mga ganyan eh. Yung tipong two days na lang, tapos ayan na eh, papalapit na't magkaka-aberya ng ganon. So, ayon parang magugulat kami. Tapos siyempre, wala kaming choice kung 'di humanap na naman ulit ng panibagong resto. Lagi-laging ganon. Siguro dahil nga sa laki din naming pamilya, sa dami namin, may pagkakataong ganyan din kasi, may packs kasi na tinatawag 'di ba, mga ten packs, yung mga ganon. So, ayon, parang naging aware naman din kami, oo, naging aral naman din sa amin, 'pag may ganyan. Wala, 'yon kasi usual na gusto namin kada may okasyon talaga eh. May times minsan, siguro nung bata pa kami, nag-i-Star City, 'yan, yung mga rides, yung mga usual, nagra-rides kayo kasama magulang ninyo, Manila Zoo, 'yon. Ngayon talaga siguro, 'pag lumaki-laki na kasi hindi ka na masyado ano don eh. Ang gusto mo na lang lagi oo, gusto mo na lagi kumain, 'yon na lang. Siyempre lalo 'pag stress ka, gusto mo lagi kaan kain na lang talaga. Ayon, ganon ginagawa, mm.
Ah, okey. Mm. Ah. Oo. Oo. Naku. Mm. Ano ba 'yan? Oo. Mm. Oo, tama. Oo. Tama, oo. May capacity, oo. Mm. 'Yon nga. Oo. Mm. Oo, tama. Mm. Tama, tsaka ano din 'di ba, para hindi masyadong mapagod yung, ah, mga magulang mo 'di ba, kasi senior na nga kasi sila eh. Hindi na sila puwedeng pumunta sa mga amusement park, napapagod sila 'di ba? Hindi na masyadong, ah, puwedeng maglakad-lakad 'di ba. Kaya okey na talaga yung kainan. Ganyan nga 'no, madalas talagang problema 'yan ng mga, pamilyang malalaki yung, ah, mga reservation nila. Kasi nga yung, ah, mga restaurant medyo maliliit na eh. Bihira na din yung malalaking restaurant ngayon kasi parang, ah, mina-maximize ng mga negosyo yung ano nila eh, yung kita nila eh. Kaya kailangan mas madaming lamesa, parang gano'n na lang 'no. Kaya siguro kay sa inyo mga ang epektibo diyan, yung mga parang buffet 'no, sa sa mga pamilya. Yun nga lang, medyo, alam mo naman, medyo magastos lang. Kaya lalo na 'pag madami kayo 'di ba. Kasi ang bayad do'n ay per head 'di ba, parang kada tao yung bayad. 'Di ko lang alam kung may discount para sa mga bata eh. Dati kasi meron eh, 'di ko lang alam kung hanggang ngayon gano'n pa din. Pero, oo. Pero okey na 'yan 'di ba na mas maganda naman 'pag ano, gano'n yung set-up ng buffet 'di ba. Malaki yung espasyo tapos madami talagang pagkain, 'di kayo mauubusan. <chuckles> 'Yon na lang yung magandang gawin, ayan 'no. Pero, ano naman ang ginagawa nyo, para masigurado na lahat nung, ah, miyembro ng pamilya, makakapunta talaga? Kasi 'di ba, alam mo naman, may mga tao na medyo malayo, yung tinitirahan 'di ba hiwa-hiwalay nga kayo. Paano n'yo naman sinisigurado na lahat kayo makakapunta? Paano n'yo yung pagpa-plano na ginagawa n'yo?
Ayon nga eh. Tama. Totoo. 'Di ba? Mm. Tama. Ah, ayan buffet. Oo. Tama. Mm. Ay, oo. Tama. Mm. Ay, totoo. Oo, ayan buti, ah, sa amin kasi, ah, minsan totoo lang diyan kami nahihirapan, eh, kasi tulad niyan sa mga pasok din ng trabaho iba-iba kasi kami. So, kami parang talagang bago kami mag-set niyan matagal bago pa talaga 'yong araw na 'yon. So 'lam mo, siyempre may-group chat, 'yan magtatanong kami no'ng kung free ba nung araw na 'to? Lahat kami magtatanungan, sa kapatid, pamangkin, kasi pamangkin din namin pumapasok sa eskuwelahan. So may times minsan may pasok 'yan, siyempre kapag ganyan mag ah, sa kolehiyo na rin kasi 'di ba paiba-iba na yung oras ng pasok. So nakakatuwa buti na nakakapaglaan pa rin kami ng oras talaga, kasi minsan do'n do'n kami hirap. Kaya minsan parang kami, ah, may may times pa nga ano eh, kunyari 'yong mismong okasyon 'yong birthday hindi pa nga 'yon, parang napupuntahan talaga ng mismong araw eh, nagtataon pa kami sa araw talaga na oo. Mayro'n pa nga nag nagkaroon pa nga ng time siyempre hinahabol din naman natin mga discount 'di ba? So may time pa nga birthday ng kapatid ko, sa isang buwan pa, eh, may discount itong buwan <chuckles> parang gano'n. Nilaan na namin agad, kahit sobrang advance na talaga ng isang buwan, oo. <chuckles> Kaya sabi namin "I-post niyo na, oo, parang i-post niyo na lang 'yang picture sa mismong birthday mo na lang at siya makakain na tayo," ayun. At least 'di ba, natutuloy kahit na ganyang pagkakataon at nakakatuwa rin sa aming magkakapatid at ayan pamangkin sa magulang, ah, nabibigyan pa rin namin ng oras ang isa't-isa na maglaan pa rin. Kahit minsan ang hirap ng schedule din namin, eh. Kumbaga minsan natataon na may alis din pala sila no'n. Pero nakakatuwa na parang mas pinipili nila 'yong oras sa aming pamilya at natutuloy din naman sa pagkakataon na 'yon. Kahit na minsan min abirya man minsan, nagkakatalo minsan sa oras, sa ganitong date, pero nakakatuwa na sa amin napaka mahalaga 'yong tradisyon na ganyan na parang naging routine na rin namin na parang laging nasa parang naging mindset na rin namin na ay kailangan matuloy ito, lalo na kapag gantong may okasyon lalo na pag birthday ng magulang talaga namin. 'Yon sobrang mahalaga sa amin magkakapatid.
Mm. Ayun. Mm. Oo nga pala, oo. Oo. Oo nga. Ah, okey. Ay, oo tama. Oo, advance na talaga. Isang buwan 'no, okey 'yan para makatipid. Hmm. Yun nga eh, 'no? Oo. Mm. Tama, tama. Oo. Mm, hmm. Oo, tama yun 'no. Buti sa sa inyo pa sa pamilya n'yo ganyan talaga yung nangyayari, kasi 'yong iba pinipili nila 'yong maski ibang bagay kaysa sa pamilya, eh. 'Di ba, nababalitaan naman natin 'yong mga ganyang klase ng istorya na lagi na lang absent sa mga family reunion, 'yong mga gano'n. Bu buti sa inyo nabibigyan talaga ng oras niyong magkakapatid, 'yong mag mag-anak, 'yong ano 'yong mga espesyal na okasyon kahit yun lang 'di ba? Mahalagang ba malaking bagay kasi siya sa mga senior 'di ba, kasi sila yung, ah, talagang naglo-look forward sa mga ganyang okasyon 'di ba? Kaya buti na lang sa inyo magan maganda yung ginagawa n'yo 'no, 'tsaka yung tradisyon niyo talaga matibay na ano talagang tuloy-tuloy na talaga siya, mm.
Mm. Tama. Ayun nga, eh. Totoo 'yan. Matibay talaga, oo. Tsaka siyempre gusto rin natin mapasaya 'yong ating mga magulang sa ganyan makita nila na siyempre, habang tumatanda nakita nila na sama-sama pa rin sa ganitong pagkataon. Ayan, maraming salamat sa masayang kuwentuhan.
Tama. <chuckles> Oo. Yun, oo eh. Oo ,maraming salamat din sa mga binahagi mong mga karanasan.